Eh, beh. E e de
Le ballerine, perché dovrei cioè, sono 1 metro e 70, quindi non sono bassa, e non sono alta. Dovrei essere, secondo me, 1 metro e 80 per star bene con le ballerine. E, poi perché trovo che la mia camminata con le ballerine assomiglia molto a quella di un papero ubriaco, quindi non <chuckles>
Mh. Okay. <tsk> <chuckles> Assolutamente, perché, uhm, stai, insomma, parlando del fatto che comunque la ballerina, essendo molto piatta, ecco, come come scarpa non è che agevola poi così tanto, magari, anche quella che è la postura. Infatti molte persone hanno, uhm, sofferto di proprio di schiena, di dolori di schiena, perché non c'è modo per attutire, per creare, insomma, quello spessore tra il suolo e il piede stesso, e la pianta del piede.
Mh-mh. Eh, sì. Guarda, non rischierò il mal di schiena da ballerine. Questo sicuro, magari da posizioni strane, non da balleri <chuckles> c
Esatto, esatto, uh. Assolutament Però, uhm, quando eri, magari, più piccola te le facevano mettere ed eri contenta, o è proprio un tuo rifiuto, diciamo, che, mhmm, proprio non le vuoi vedere?
Allora, quando ero piccola mia madre, penso, che mi abbia costretto un paio di volte. Ehm, però non mi piacevano.
Mh. Okay. Beh, già la parola costretto dice tanto insomma, dal <chuckles> Sì, si percepisce.
Sì. Sì, no, ma perché quando ero piccola ero un maschiaccio, facevo un po' fatica a mettere i vestitini da bambina, tutti bellini. Mia madre, invece, figurati, faceva la sarta, non vedeva l'ora di usarmi come bambola, e insomma non andavamo molto d'accordo sul fatto ballerine. Mh.
Ah, okay. Mh-mh. Sulle ballerine, sì, sì, sì. E invece le Crocs cosa ne pensi? Eh, sì, immagino quei buchi, insomma però tantissimi per tornare tantissimi bambini le utilizzano magari, uhm, in spiaggia, e anche alcuni adulti.
Poi, vabbè, bambino allora i bambini devon mettere quello che vogliono perché tanto sono belli a prescindere, quindi chi se ne frega. Uhm, sugli adulti eh, non lo so, cioè, se li portano in casa va bene, cioè, in casa metti quello che vuoi, son ciabatte. Fuori io ho visto delle persone d'estate, magari, con un pantalone bello di lino, con una bella maglia, con le Crocs sotto, che per perché? Perché stai distruggendo Sì, ecco.
Mh. Sì. Mh. Okay. E invece gli adulti? Eh. Mh-mh. Ah, okay, quindi già un un pugno nell'occhio. <giggles> Assolutamente. Ehm, invece, sei una persona che, uhm, mhmm, cambia, magari, il suo stile, uhm, o gli abbinamenti in generale a seconda del proprio umore? Cioè, come inizia in realtà per te la mattinata? Uhm, se la base con il tuo se la basi, scusami, sul tuo umore?
Sì.